Ừm, hồi đó thì mọi người cũng bàn luận khá là nhiều, xong rồi cũng, kiểu, ờ, kiểu, núc đầu thì, ờ, mình không biết đâu, mình không biết đến bộ phim đấy khi mà mọi người, kiểu nên xong mình đi học ấy, thấy mọi người cứ trêu nhau nà "Thằng này là sói xám, thằng kia là sói xám", các thứ thì mình mới bảo: "Ơ, sao bọn này nói chuyện về cái gì đấy." Đó, thì tại vì thời đấy nà nhà mình vẫn chưa có những cái cái đầu kỹ thuật số để mình có thể xem được cái bộ phim đó. Thế nên mình rất là tò mò, thế là mình cũng, kiểu, ờ, chạy lên nhà cô để xem ké xong rồi cũng mới biết, xong rồi mình thấy hứng thú với cái đấy, xong rồi cũng lên rủ mọi người đóng vai các thứ. Ừ, rất là hay! Ừm.
Ừm. À, cũng tò mò ha? Ừm. Ồ! Rất là vui ha! Có lẽ là cái bộ phim đó không chỉ là cái ký ức tuổi thơ của riêng bạn đâu, mà còn đối với nhiều người khác nữa. Vậy thì, ờ, khi mà, gọi là, có những cái ký ức về bộ phim hoạt hình nha, ngoài ra những cái, ơ, quảng cáo ấy nó cũng đi sâu vào trong tiềm thức luôn. Có những cái quảng cáo về chương trình, xong rồi, ờ, họ thường hay nói là, à, "Hãy gọi đến tổng đài 1900" bao nhiêu, bao nhiêu ấy. Đấy, để, gọi là, ừ, để tư vấn cũng như là tham gia, a, mua cái đồ chơi chẳng hạn. Có khi nào mà bạn cảm thấy là, à, bản thân rất là muốn mượn điện thoại của người lớn để mà gọi vào cái số điện thoại đấy thực sự không?
Ừm. Ừm. Đúng, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi! Ừm. Thật ra là ngày xưa mình không phải là chỉ là muốn đâu mà mình đã từng lấy cái điện thoại bàn của mình để mình, ờ, kiểu, gọi vào đấy xong rồi mất rất là nhiều tiền cơ, tự nhiên cái tháng đấy nhà mình nó bị <chuckles> đột xuất, nó bị mất rất nhiều tiền, nên rất là nhiều mình không dám nói với bố mẹ, chỉ bảo là "Không biết tại sao tháng này nại hết nhiều tiền", như vậy thôi. Ừ, bố mẹ mình cứ thắc mắc.
Ờ. Trời! Thử gọi hả? Ờ, ph công nhận. À! Ừm, thì bạn đã gọi cho tổng đài nào và cái mục đích của bạn gọi là để làm gì? Khi đó thì, ờ, đôi khi là nói chuyện với người lạ ấy, thì cũng khá là ngại ngùng đối với các đứa trẻ ấy.
Ừm. Ừ, ngày đó thì thật ra thì mình cũng, kiểu, ờ, gọi điện, kiểu, ừm, nên những cái, kiểu, nó là ơ, ngày đấy mình nhớ nó có chương trình, kiểu, ừm, trò chuyện cùng Hugo à? Ờ, chơi cùng Hugo đó thì, kiểu như nà, ờ, cứ nhắn tin để cho Hugo đua top ấy bạn. <laughs> Xong rồi cũng, kiểu ừ.
Ừm. À, à, đúng rồi. À ha! Công nhận nha, cái cậu bé màu xanh xanh đó, đúng không?
Đúng rồi. Đó, rồi nà mình cũng hay có cái t ngày đấy thì trên VT kênh iTV ấy, thì cũng có những cái chương trình, kiểu, âm nhạc đó xong rồi cứ phải phải nà đô lét lên thì cứ để đúng rồi, đấy, thì những cái việc như vậy thì mất rất là nhiều tiền.
Ừm. Ờ, nhắn tin để đẩy cái bài hát mình yêu thích lên. Trời! Tuổi thơ của bao người luôn. Vậy thì ngoài cái việc là bạn, à, xem những cái chương trình, à, thiếu nhi hoặc là cái phim hoạt hình ở trên cái kênh VTC11, ngoài ra bọn bạn còn nghe nhạc ở trên iTV nữa. Thì đối với bạn nhá, cái việc là, à, những cái chương trình ti vi, cũng là sự phát triển của công nghệ hiện nay ấy, nó khiến cho cái, gọi là, ờ, cái tuổi thơ chung của mỗi người ấy, có những cái nét chung ấy, nó có còn giống nhau nữa hay không? Hay là bây giờ mỗi người mỗi một cái điện thoại rồi, những cái video thì nó rất là tràn lan trên mạng xã hội ấy, à, những cái đứa trẻ bây giờ cũng không có nhiều cái kỷ niệm chung với nhau nữa, chẳng hạn. Đối với bạn thì khi mà nhắc đến VTC11 chắc là nhiều người cũng sẽ có những cái ký ức chung như bạn, đúng không?
Ừm.

Ừm, đúng rồi thật nga ngày đấy thì cái việc mà đi học, ừm, nó cũng khác rất là nhiều so với bây giờ. Ờ, nó cũng không có thời gian gì giải trí nên chỉ có những cái bộ phim để có thể là, gọi là, kéo lại cái tinh thần của mình thôi. Nên là việc mà thấy những cái chú cừu vui vẻ đó thì, ờ, mình thấy ấn tượng, vì ngay cả từ cái tên thôi mình đã cảm thấy là, ờ, nó mang lại một cái sự vui vẻ rồi. Rồi là, ờ, kiểu, cậu ấy cũng rất là thông minh nữa, bình tĩnh cũng tìm ra những cái giải pháp sáng tạo để mà có thể đối phó với sói xám. Thế là mình thấy, kiểu, ừm, một chú cừu nhỏ bé như vậy mà rất là thông minh, dám, kiểu, đứng lên đương đầu với cái ác như vậy thì thật ra rất là rất là thú vị ấy. Ừm.
Ừm. Ờ. Ừm. Ờ, những câu chuyện rất là thú vị. À. Ừm. Uầy, ngoài ra nếu mà sau này còn được chiêm nghiệm về cuộc sống thì cảm thấy là, à, sói xám là một người có trách nhiệm, đúng không? Ờ, lo cho vợ mình này để cho vợ mình ở nhà, còn bản thân thì sẽ ra ngoài, gọi là, kiếm ăn, nhưng mà đôi khi gặp khó khăn thì hôm nào cũng không bỏ cuộc để mà, ờ, có những cái gọi là những các tập phim khác nhau, đúng không?
Đúng rồi. Mặc dù là bị vợ đánh cho như vậy, nện bầm dập ra nhưng mà vẫn, ơ, rất là yêu gia đình, yêu thương gia đình và vẫn có thể là, kiểu, đi tìm đồ ăn cho vợ, ừm.
Ừm. Ôi. Có vẻ là sói xám không hề gia trưởng.
Ừm, đúng rồi.
Ờ. Và có lẽ là chính là sói đỏ là người mới là nóc nhà thật sự, đúng không? Công nhận là khi mà cảm thấy là <chuckles> sói xám bị đánh ấy, đôi khi bản thân cũng cảm thấy là khá là hài hước nhưng mà cũng rất là thương, đúng không?
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Mình cũng nghĩ cũng có khi nà bắt đầu cái, kiểu, như nóc nhà là bắt đầu từ thời đấy là bắt đầu có khái niệm nóc nhà rồi đấy. <chuckles> Đúng rồi. Ừm.
<chuckles> Có lẽ là bắt được từ thời đấy là có khái niệm nóc nhà rồi. Ôi, công nhận ha, rất là thú vị luôn. Vậy thì, ờ, đến những cái chương trình khác đi, ờ, chẳng hạn như là có bao giờ bạn cảm thấy là, ừm, khi mà xem, ơ, ờ, ti vi hoặc là những cái chương trình tuổi thơ ấy, bạn có cảm thấy là không thích cái chương trình nào hay không? Có thể là do gu của mỗi người, hoặc là đôi khi thì mình bạn cảm thấy là nó nó hơi chán chán hơn thật sự ấy.